Opo. 'Di ba po a mm, kaya po ano, 'tsaka po ang, parang dati, parang halos bibihira lang po talaga ang may mga kamera kasi mahal po ang kamera, eh. Opo, um, wam may opo, kasi ang mahal po ng kamera tapos 'yong ano pa po niya 'yong film parang 'yong ano, ang tawag po no'n, may tawag po do'n, eh, 'yong parang, ah, 'yong, opo, 'di ba, po 'yon po 'yong pinapa-develop. 'Yong bibigay po sa ano, ayun negative, ayun opo, 'yong binibigay po para ang mahal kasi ng mga gano'n dati kaya para opo, kaya ano <laughs>
Hindi pa gano'n ka-uso. Mga may ano lang, mga yayamin. <chuckles> Ah Microfilm, gano'n? Ah, 'yong negative, tawag nila. Negative ba 'yon? Kaya nga. Kaya, ang suwerte no'ng mga kabataan nitong two-year ano, eh, millenial ba. Kasi, talagang ang daming pictures, 'di ba?
Mga opo, 'yong mga two thousand na po. Opo, totoo po 'yan. <chuckles>
Ah, Gen Z pala, mga Gen Z. Ang daming pictures pag pagkapanganak, tas monthly may picture din, may cake pa. <laughs> Biruin mo oo, hanggang mag-one-year-old, mm.
'Yan, madami na silang picture. <chuckles> Opo. <laughs> 'Yong mga ano, 'no, happy one month. <laughs> Wala naman sa atin no'n. <chuckles> May picture ka lang, first birthday mo 'tsaka no'ng bininyagan ka, <chuckles> 'yon lang.
Ang suwerte mo nga kung meron no'n, eh. 'Yong sa mga millennials, eh, eh, ako wala talaga, eh. <chuckles>
Totoo l po. <chuckles> Opo, totoo. <laughs> Mahal kasi po 'yong ano, eh, 'yong pagpapa-develop, kaya ano Eh, kadalasan, 'yong iba yong kumukuha pa ng ano, kumukuha pa ng photographer dati, 'di ba, po, 'no. <chuckles>
Mm. At magkano pag Mm. Oo. Kaya, talagang may pera lang talaga 'yong may mga picture dati. E
Mm. <laughs> Hindi lahat meron. Masuwerte sila, 'yong mga bata ngayon.
'Di ba? O? Totoo. Matanong ko pala, sa tingin mo, bakit mo pa rin naalala 'yong mga karanasan na 'yon, hanggang ngayon?
<chuckles> Ano po 'yan?